Mungkin ya berada di situasi, eee, tersebut atau, eee, saya juga lihat beberapa orang
Mmm, iya iya. Mhm.
eee, keluarga saya juga memang lagi ada beberapa di, eee, dalam tekanan sosial gitu. Nah, <clears throat> mhm, nah, maksudnya menurut Mas tuh gimana sih tekanan sosial ini tuh ngaruh
Mmm. Iya iya. Mhm mhm.
ke emosional seseorang, gitu, eee, secara umum, gitu, seperti gimana?
Ya, kalau betul sih, Mas. Kalau menurut saya sih tekanan sosial itu bisa datang dari mana aja ya. Jadi terkantu tergantung konteks hidup seseorang, gitu kan. Tapi secara umum itu biasanya muncul dari teman, gitu kan. Kadang itu kita merasa harus ngikutin, supaya diterima gitu kan. Entah soal gaya hidup, cara bicara, atau pilihan hidup, gitu kan. Nah, yang ke-2 ini yang, Mas, katakan tadi, gitu kan, muncul dari keluarga. Nah, tekanan itu bisa berubah ekspek ekspektasi, gitu kan, untuk jadi sukses jadi sukses atau menikah di usia tertentu atau memenuhi standar, eee, anak yang baik. Nah nah biasanya yang sering muncul tuh, ya seperti itu, se kita itu sering ditanya-tanya, gitu kan. Kalo misalkan kita belum meni menikah nih, "Kapan nikah?" Gitu kan, "Di usia berapa?" Gitu kan. Nah, sudah nikah pun, kita juga sering ditanya, "Mau kapan nih punya anak?" Gitu kan, eee, "Mau kapan?" Gitu kan. Terus setelah punya anak 1 ditanya lagi, "Kapan kapan nih anak ke-2?" Gitu kan. Dan s dan seterusnya. Sampai belum selesai, gitu kan. Dan emang sih, eee, sebagian besar tekanan biasanya di keluarga sih, Mas. Seperti itu.
Heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Heeh heeh. Mhm mhm, hmm. Oh. Heeh heeh. Oh. Oh. Heeh heeh. Heeh heeh. Ekspektasinya, betul. Heeh heeh. Nah, heeh heeh. Ah hah. Mhm mhm. Mhm mhm. Heeh heeh. Hmm, kapan nikah. <coughs> Mhm mhm. Betul. Heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Betul betul. Heeh heeh heeh. Karena emang, mmm, betul tadi ya kata Mas, jadi, ekspektasi orang ke kita itu kayak emang nggak habis-habis, gitu. Mmm, setiap kali kita, eee, melakukan sesuatu pastinya nanti akan, eee, ditanya kapan selanjutnya dan kapan selanjutnya lagi, gitu. Mmm, apalagi misalnya terkait padahal kalo yang emang Mas sebutkan itu kan sebenernya lebih ke personal ya, kayak emang karir, gitu, terus kayak menikahkannya kapan, gitu, itu kan lebih ke personal gitu. Mmm, kalau keluarga mungkin, eee, masuk akal sih ya. Keluarga mungkin mereka punya ekspektasi, terutama orangtua, mmm, yang memang punya ekspektasi lebih ke anaknya sendiri, gitu, atau misalnya kekhawatiran lah ya, kalo misalnya dari orang tua, mmm, tapi memang
Mhm. Iya, betul sih, Mas. Mhm mhm. Mmm, iya iya. Betul. Mhm mhm. Mmm. Iya, betul. Mhm mhm. Iya. Betul sih, Mas. Mhm mhm. Betul.
mmm, karena tekanan tersebut, ya itu juga bisa, eee, bisa ngaruh juga ke kesehatan emosionalnya
Mmm. Iya, betul sih.
si orang tersebut, gitu, mau itu jadi, mmm, misalnya jadi, <clears throat> tidak tidak semangat. Atau misalnya ya, eee, jadi agak stres, gitu kan. Karena kan kalau misalnya ternyata ditanya terus tapi jodohnya belum ada atau misalnya belum ketemu kan
Mhm mhm. Mmm, iya iya. Mmm, iya.